Ci vuole sicuramente sempre un ottimo equilibrio ovviamente tra tra tutto almeno, io credo che ehm, senza l'equilibrio sia anche un po' difficoltoso, ehm, riuscire poi andare andare d'accordo in gruppo, no?
Sì. Assolutamente. Assolutamente sì, guarda, mhmm, ovviamente, ehm, specialmente all'inizio perché ero nuovo, non mancavano i confronti eh, perché magari che si commettevano errori, ehm, ed è ed è anche ovvio ed è normale perché nessuno di noi nasce imparato come si suol dire. E e quindi sì, ehm, diciamo gli errori possono essere però, ehm ci sono stati anche, però comunque, mhmm, anche in quel caso c'è è è stata sono state magari magari richiami produttivi.
Certamente. Certo.
Proprio per fare meglio.

Sì.
E quindi se ti va, ovviamente, di raccontarmi quella che è stata la tua esperienza in quel periodo.
Volentieri, volentieri. Uhm, diciamo, è un periodo che ricordo in parte con gioia, perché ovviamente mi ha "lanciato" tra virgolette nel mondo del giornalismo, quindi qualcosa che che mi piaceva.
Mh-mh. Certo.
Dall'altro, diciamo, c'è la il lato oscuro, no, della della medaglia. Ehm
Come sempre. Eh, il rovescio c'è sempre.
Assolutamente, sì. E infatti, ehm, per chi vuole fare questo mestiere, quindi il mestiere giornalista, il non essere a contatto con le persone, il non scendere sulla s i i in stra per strada, no, avere quindi, ehm, un dialogo con chi, magari, uhm, è stato protagonista di determinati fatti o chi ti può raccontare quel fatto perché lo ha visto in prima persona, <sucks teeth> ehm, devo dirti che è stato tremendo. Perché è come se ti man
È proprio il contatto con la gente, è proprio quello.

E nella quale hai lavorato in gruppo, che ti ha dato veramente tanta, tanta, tanta soddisfazione.
Mh-mh. <inhales> Allora, il lavoro più bello, c'entra sempre con il giornalismo. Ehm, però non parlo di articoli o di stesura di testi, ma ti parlo della radio, ehm, perché per un periodo della mia vita ho fatto anche radio. Ehm, purtroppo adesso sono fermo però, ehm, non mancherà occasione. Quel pe
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Assolutamente.
quel periodo è stato molto produttivo. Mhmm, anche quello era un mondo per me totalmente nuovo e e lì sei praticamente costretto a lavorare in gruppo, perché a meno che non si tratti di una trasmissione che conduci da solo, e non era il mio caso, e a meno che tu non sia un esperto, non era il mio caso, sei sempre affiancato da qualcun altro, no, dal cosiddetto conduttore, ehm, che era sempre un collega, ovviamente, più esperto. Ehm, in quel caso dovevo lavorare con lui, quindi interfacciarmi con lui e anche con le persone da casa perché, ehm, reagivamo in diretta a dei commenti.
Certo.
In più, ehm, avere in studio il il fonico, no, ehm, che che sta dietro, appunto, la la console, ehm, piuttosto che il direttore della radio o gli altri colleghi che ti vengono a trovare in trasmissione. E in quel caso è stato veramente bello, e ti parlo tra l'altro non di un singolo evento, ma di 2 anni interi, quindi, mhmm, di un periodo anche abbastanza lungo, in cui mi sono divertito e sono
Mh-mh. Ed è la cosa più bella quando ci si diverte.
Assolutamente sì, anche perché proprio sei invogliato a fare del tuo meglio e a fare bene, soprattutto. Ehm, e anche perché, appunto, sei spronato da un'altra persona che ti ch che magari se ti vede anche un po' distratto, ti può anche punzecchiare, eh, ed è capitato. <chuckles> Ed è assolutamente capitato, ma, mhmm, guarda, anche questo necessario. E quindi quel periodo lo ricordo veramente con con gioia perché sono riuscito a vedere anche un lato di me che magari non ero non ero completamente abituato a vedere. E tutto questo è successo dopo aver aver lavorato in gruppo.
Be <laughs> Quindi possiamo dire che, effettivamente, nel tuo caso il confronto con i tuoi colleghi, ti aiuta a tirare fuori la parte migliore di te?
Mh-mh.